Sí, ¿y sabes? Eh, lo que tú mencionas del hecho de que, pues, están siendo todavía novios, por así mencionarlo, y que ya estén hablando de este tipo de temas, también habla de cierta madurez, porque, pues, muchas veces se esperan hasta que se casan en ocasiones, y ya formando una familia es así de, bueno, ¿y ahora cómo le hacemos con el dinero?, ¿no?, Entonces, tú ya ustedes, ya están formando una estructura más sólida en cuestión, hablando de economía, para cuando lleguen a estar juntos, porque de algún modo, pues ya van a conocer los hábitos de de ambas personas. Oye, y bueno, mi duda está un poquito alejada del tema, pero me causó mucha curiosidad, tú dijiste que que llegan a salir y pagan las salidas, pero si él vive en Estados Unidos y tú en México, ¿cómo le hacen? ¿Verdad?
Ujú. Claro. Sí. Claro. Ah, dime. Ay, es que vivo en frontera. <chuckles>
Ah, okey, sí, es que va así de, ¿qué? <laughs>
Sí, vivo en frontera, entonces el es o sea, ahorita al momento del trabajo que tiene, o sea, nos podemos ver los fines de semana, es casi, entonces sí sí nos vemos, <laughs> de vez en cuando.
Ah, okey, okey, perdón, es que fue así de, oh, ¿cómo lo logran? Gana muy bien para venirse tan seguido.
No, sí, sí. Bueno fuera, pero no, la tenemos la ventaja de que estamos en frontera, entonces podemos tener como que lo mejor de ambos mundos.
<chuckles> Sin problema. Oye, que genial, la verdad me parece increíble, <chuckles> de verdad sí me me dio, no sé, me me confundiste, fue así de, guau, ¿cómo lo logran? <laughs> Oye oye, pero pues también está muy padre el aspecto que, pues, viven, eh, de hasta cierto punto viven, cerca uno del otro, y pues, que pueden seguir pasando el tiempo, porque, pues, en ocasiones las las relaciones a distancia, pues, se vuelven un poco complejas, ¿no?, y sobre todo, pues, que de esta forma ustedes pueden administrar hasta su tiempo, no solo su parte económica, para poderla pasar juntos.
<chuckles> No, sí, <chuckles> frontera for the win. Sí. Claro.

Creo No me dio miedo su reacción, pero te digo que sí llegamos a discutir, porque él sí lo vio como: "Me quieres controlar mi dinero", y yo era como de: "No, es que no es que te quiera controlar tu dinero, o sea, es que no tienes asegurado tu trabajo el día de mañana, y si yo te pregunto ahorita cuánto dinero tienes o si te puedes mantener un mes sin trabajar, tu respuesta va a ser no".
Ajá. Okey. Claro. Claro, eso es interesante, ¿no?
Ujú, entonces ya a partir de ahí fue como que y todavía al día de hoy, ¿sabe qué? 5 o 6 años después de haber de haber platicado esto por primera vez, todavía de repente me dan ganas de darle unos cocazos para que entienda, pero, eh, sí ha agarrado el, por ejemplo, más este este hábito de de ahorrar, justo a mediados de año se se quedó sin sin trabajo, y si yo no lo hubiera estado insistiendo desde el año pasado de que ahorrara todo lo posible, o sea, no hubiera podido pagar su renta, pagar su carro, pagar sus gastos, su teléfono, o sea, entonces
Eh. <chuckles> Sí, okey. Okey, o sea, sí hubiera estado hubiera estado bastante complicado,
Sí. Exacto, entonces le digo: "De que no es por controlarte, o sea, es por para que tengas un colchoncito" Exacto, y es que creo que es como dices, es algo que no todos tenemos como enseñado o aprendido, no nos ap no nos enseñaron, ¿no? Y no aprendimos a ahorrar, entonces, agarrar este pequeño hábito, o sea, y es que no tienes que ahorrar la millonada, o sea, puedes ahorrar 50 pesos por semana, y a la larga, o sea, vas a tener
Pues, al final, un beneficio, ¿no? Sí, claro. Sí, ya con eso, poco a poquito, pues va creciendo, ¿no?
Exacto, y entonces creo que son de los temas más importantes que tienes que tener con tu con tu pareja y llevar un un buen, pues, como un buena estructura de exacto, para que después no anden ahí que pidiendo ayuda o viviendo en casa ajena.
Pareja. Un buen control, ¿no? Sufrían. <chuckles> Claro. Oye, pues la verdad me ha parecido muy increíble la forma en la que lo manejan, los felicito bastante. Y, pues, muchísimas gracias por compartirme tu experiencia acerca de este tema que, como mencioné, pues es un poco difícil a veces.
Claro, no, hombre, muchísimas gracias a ti, te agradezco el tiempo.